<clicks tongue> Ja, ich hab das in letzter Zeit so, <sighs> ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, dass ich's, ähm oder nicht in letzter Zeit generell eigentlich dass ich's zu gut meine beim Einkaufen. Ähm, wenn ich jetzt Onlineshopping mache und dann irgendwie, ähm, sehe ich halt noch Sachen, ähm, die ich auch haben will, irgendwie Kleidung, 'ne Kleidung, die ich gerade brauche für den Winter. Und dann kaufe ich immer noch 3, 4 Teile dazu und die Rechnung wird dann, ähm Also ich will nicht sagen, die erschlägt mich, aber die ist dann in 'nem sehr anderen Bereich, als ich das <laughs> mir ge wünschen würde sozusagen, als die Intention war, ja das ist, äh, gerade schon, n also n sage ich mal, 'n Problem oder generell, äh, eigentlich schon seit längerer Zeit auch, glaube ich, 'n Problem bei mir, ähm, dass ich, äh ja, also dass ich, äh, mehr fast ausgebe als reinkommt, ne. Und das ist natürlich nicht Ja, was was würdest du mir da raten? Also, weil es ist schwierig, das ist ganz Ich kann mich dann auch wenn die Sachen einmal bei mir, ähm, in der im im Korb da im Warenkorb liegen, ne, dann kriege ich die dann nicht mehr raus. Ich kann da nicht sein. <laughs> Ja, ich kann mich da irgendwie nicht trennen.
Mhm. Oh Mhm. Ja, ich glaub, das kennen viele, dass so dieses Onlineshopping irgendwie dazu verleitet, dass man sich mehr anschafft, als man ein einerseits braucht, ne? Und aber auch eben viel mehr, als wenn man physisch vielleicht auch in 'n Laden geht. Merkst du das, dass sich das verändert hat, dass du mehr einkaufst, wenn so Onlinegelegenheiten da sind, als wenn du dir sozusagen die Mühe machen musst, in 'n Laden zu gehen?
Mhm. Oh mein Gott, das ist 'ne total interessante, ähm, Perspektive. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich wirklich auch genau in letzter Zeit immer, ähm, alles online mache. <sighs> Da hätte ich auch gerade bei Amazon ist ja auch so 'ne totale Gefahrenquelle dafür. Da mache ich immer diese Abrechnung mit der Monatsrechnung und da habe ich auch also ich hatte jetzt paar Monate, wo so stolz auf mich war und da hatte ich irgendwie nur mal 12 € oder so. Letzten Monat, ach, das will ich gar nicht sagen <laughs> Da ging's auf einmal hoch. Und äh, das geht ja auch mal ganz schnell, ne. Da baut ähm, kauft man hier mal was, da mal was. Das sind alles so kleine Preise, aber dann kommt's zusammen. <sighs> Oh Gott. Ähm. ja, also dieses in Person Einkaufen, das habe ich wirklich lange eigentlich gar nicht mehr so gemacht. Und ähm, natürlich online sind halt diese ganzen tollen Angebote, ne? Wenn ich zu Asos gehe, da gibt's Markensachen, die halt total irgendwie runtergekürzt sind und dann auch nur für den Tag, weil da steht dann auch, es ist nur noch 1 äh, erhalten oder so. Das geht ja mal superduper schnell. Und dann muss man natürlich schnell zugreifen, ne? Dann habe ich so das Gefühl: „Wenn ich das jetzt nicht mache, dann nimmt das jetzt 'ne andere Person und das hier sieht so toll aus“ und so. Und natürlich ist das anders ja präsentiert ausgelegt, als wenn ich jetzt in Person jetzt irgendwie zum Engelhorn oder so gehen würde, wo es aber auch eigentlich Rabatte geben sollte, oder? Aber ja, da erwarte ich dann halt viel teurere Preise.
<laughs> Mhm. Ja, also ich glaube, so eine Idee könnte wirklich sein, dass man nicht so dieses, ähm, Scrollen durch die Angebotsseiten- ne, ich kenne die auch- und dann kauft man eigentlich Dinge oft eben, weil die gerade günstig sind, weil sie gerade im Angebot sind, aber nicht unbedingt, weil man eigentlich die jetzt gerade ganz dringend braucht, ne, ähm. Dass man da vielleicht sich selber etwas mehr auf die Finger haut, indem man, ähm, wirklich nur gezielt vielleicht nach Dingen dann auch sucht, wenn man gerade 'n akuten Bedarf hat, ne, und nicht so sich verleiten lässt, einfach nur diese Gelegenheitsschnäppchenkäufe zu machen, von denen es ja immer unzählige gibt. Äh. Ne, das könnte vielleicht so 'ne Idee sein, dass man sich, ähm, einfach, was weiß ich, einmal im Monat oder jede Woche, je nachdem, Gedanken macht, was brauche ich dringend irgendwie Neues und sucht dann gezielt. Oder eben, wenn du merkst, dieses Onlineshopping verleitet dich so sehr, ähm, solche Impulsivkäufe zu machen, dass du sagst: „Ne, ich mache mir dann eher die Mühe und gehe in wirklichen in Laden rein“, weil dann weiß ich, kaufe ich irgendwo nicht ganz so viel.
Mhm. Mhm. Jo. Mhm. Stimmt. Mhm. Mhm. Ja, ich glaub also was du sagst, ist, glaube ich 'n richtig guter Tipp, weil das habe ich gemerkt, ähm. Ja, also ich auch vor Jahren mal im ZARA da musste ich auch viele Sachen so durchprobieren. Ähm, aber ich habe dann also ich habe dann auch eine Sache selber behalten, das war auch damals so job äh technisch. Und ich habe dann aber ein nur eine Sache selber behalten. Das konnte ich dann irgendwie. Aber das ist auch bei mir nicht immer so, muss ich auch sagen. Ähm, da ist auch so bisschen Gefahr. Ich glaube aber, je teurer das ist, desto leichter falle ich dann davon ab, <laughs> was zu kaufen, mehr zu kaufen. Ähm, und online gibt's natürlich dann immer noch die günstigeren Preis äh Kategorien. Aber das ist auch Also, die eine Sache, was du jetzt gesagt hast mit dem, ähm mit dem, dass man halt nur das kauft, was man wirklich gerade braucht, das fällt mir so extrem schwer. Ich merke das selbst beim Einkaufen ganz normal im Supermarkt. Ich kauf ich mache immer also, ich neige zu Hamsterkäufen. Auch in der Drogerie, da habe ich auch schon superviel Geld ausgegeben, wo ich gedacht habe: „Um Gottes Willen, so viel wollte ich hier doch gar nicht. So viel habe ich nicht geplant und so.“ Da ist man ja auch ganz schnell mal irgendwie hier bei 70 € paar Kerzen und so was gekauft. Da denkt man: „Um Gottes Willen, ich kann's kaum schleppen mehr nach Hause.“ Aber, ähm, ja, das ist halt so die Sache, ich will mir dann was Gutes tun, ne? Ich denke dann halt, ja, ich fühle mich dann wohl, ne? Ich habe dann das alles und so, aber beim nächsten Kauf will ich dann auch wieder so 'n Wohlfühlkauf machen. Das ist schon also emotional stark getrieben. Und ich habe jetzt halt gemerkt, ne, ich wollte dann halt also so Schlafanzüge kaufen für den Winter- und dann habe ich halt paar mehr gekauft- weil ich gedacht habe, ja, also dann habe ich mehr, ne? Wenn dann was in der Wäsche ist, dann muss ich mich da nicht stressen, ist ja auch richtig. Aber vielleicht dann 1, 2 weniger. Ich weiß nicht, das ist für mich ganz schwierig, irgendwie da dann „nein“ zu sagen. Weil ich denke dann so fürs Lebensgefühl. Und dann kommt mir auch immer so was bisschen innerlich Stures, wo ich dann so sage: „Ne, also das sehe ich jetzt nicht ein. Leute mit 'nem höheren Budget Budget können das ja auch machen. Warum sollte ich mich dann zurücknehmen? <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ich kenne das wirklich zu gut, ne? Ich tendiere da auch 'n bisschen- ähnlich wie du- ähm, zu solchen Käufen dann, so emotionale Käufer halt auch. Ich glaube, es kann wirklich helfen, wenn du dir Datenlimits setzt auch, wie viel du ausgibst oder dass du dann sagst: „Okay ich gönne mir im Monat vielleicht so 1, 2 Sachen, die müssen nicht unbedingt sein.“ Die sind, sage ich mal, diese „Wohlfühl-Käufe“ wo ich, ähm, mich für irgendwas belohne oder, ähm, ne? Mir was besonders Schönes kaufe, vielleicht auch, ähm, was jetzt nicht unbedingt so, äh, vonnöten ist, wo du dann immer noch dieses Gefühl so hast, so dass das nicht verloren geht, aber vielleicht auch das einfach zu deckeln, was den Preis angeht, ne oder ja, <sighs> vielleicht dir auch wirklich Gedanken mal zu machen, so ganz generell, ähm, zu schauen: Was gibst du im Moment aus, ne? So am Ende des Monats, äh, und zu schauen: Okay, was willst du wirklich ausgeben und was kannst du ausgeben? Und dann mal zu sehen, so, äh, wie kannst du da für dich tatsächlich sowas wie 'ne Liste machen oder wie, ne, so 'n so generelle Gedanken, okay, hm: „Ich brauche was, was ich pro Monat, so und so viel, äh, Geld für Klamotten, damit ich mich wohlfühle und damit das in mein Budget passt.“ Für Frauen ist es ja immer gern mal so 'n Thema, wo man auch gern Geld für ausgibt. <chuckles> Und, äh, was weiß ich, so und so viel fällt im Normalfall für Technik an, dann rechne ich vielleicht so 'n Betrag für Technik a ein, ähm, aber dass das dir so 'n bisschen vielleicht aufteilst und die Summen deckelst. Meinst du, das wäre möglich, oder?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich könnt mir das vorstellen. Ich glaub auch, was mir grade auffällt, wo du das so sagst, dass ich also dieses sich regelmäßiger vielleicht belohnen mit was Kleinerem und da inne innerhalb von 'nem Budget, dass ich das halt dann auch so dass ich oft also das ist so Feast und Famine mäßig, dass ich mir dann gar nix gebe und dann gehe ich voll shoppen oder so. Und dann oder dann mach ich so 'n Hamsterkauf oder so was. Also dass es dass es gar nicht so durchweg irgendwie so ist, sondern das sind wirklich so große Wellen irgendwie. Und, ähm, das merk ich grade total. Also ja, interessant. Also, anstatt dann, äh, immer mal hier, mal wieder und dann kommt man auch gar nicht in diese Notgefühle, so: „Ich muss das jetzt kaufen. Ich brauch jetzt dringend das und das hier für den Winter und so.“ Ähm, dass man vielleicht immer mal wieder was kauft und was Kleines. Die Sache ist halt auch, was das so tricky ist beim Onlinekaufen, und ich glaub, die wollen das ja halt auch natürlich, dass man möglichst viel da kauft. Das stimmt, das muss mir, glaub ich, auch mehr bemu bewusst machen, dass es ja so ausgerichtet ist, ne, dass man noch Sachen mitnimmt und so. Und, ähm
Mhm.
das glaube ich, also <sighs> was sollte ich jetzt sagen? Moment, ich hab kurz gerade gebrainfreeze <laughs> Ähm, dass es so aufgeht Dass
<laughs> Dass es so ausgelegt ist, wenn online, ne wahrscheinlich, dass du noch mehr in deinen Einkaufskorb packst.
Ja, total. Und und ähm, genau und das ist auch so, da da spart man ja auch. Also, da zahlt man ja dann noch für für die für die Sendung dann auch auch oft noch ganz gut. Und erst ab 'nem gewissen, ähm, Betrag bekommt man die dann gratis. Und das ist dann selbst bei Lidl zum Beispiel auch so, und da will man dann will ich dann selbst, äh, das sind da 6 €, 7 €. Aber das will ich dann auch nicht zahlen, ne, für das Paket Und dann <laughs> dann, äh, kaufe ich dann halt mehr oder so. Oder ich glaube, das zahlt man da immer. Da kann man doch so 'n Rabattcode irgendwie sich mal holen, aber dann äh, bei ASOS oder so ab 'nem gewissen Betrag. Und ähm, das habe ich auch schon teilweise gemerkt, dass bei solchen Läden dann der Betrag so ist. Ich glaube, bei ASOS ist nicht so schlimm, aber das ist schon der Betrag so ausgerichtet ist, dass man da, ja dann noch extra was kaufen also, dass nur eine Sache das zum Beispiel nicht abdecken würde oder so, oder dass man dann dann ist man so da. Jetzt brauche ich ja noch mehr, diesen Betrag sozusagen damit sich der Einkauf lohnt, in Anführungszeichen, das ist dann die Psychologie dahinter.
Mhm. Genau das kenne ich auch, dass diese ähm, ne, diese Versandkosten dann ja immer ab 'nem bestimmten Betrag, äh, kostenfrei sind. Und ja, da hilft's vielleicht dann einfach, dass du sagst: „Okay, äh, ich kaufe halt nur einmal im Monat statt dreimal im Monat, <chuckles> ne? Dann hast du diese Summe natürlich auch eher zusammen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, bei mir ist nur also ich glaube, ich kaufe da auch gar nicht mal so oft. Bei mir ist eher so, ich kaufe alle paar Monate. Bei Amazon kaufe ich schon jeden Monat, da muss ich mehr, glaube ich, darauf gucken. Das ist halt einfach mit Amazon Prime, ne? Das ist ein Klick, zack, keine Versandkosten, blablabla. Und das ist auch muss ich auch so aufpassen. Und ähm, ja, aber so mit dem mit dem Klamotten shoppen, da bin ich eher so das ist dann alle paar Monate und dann aber mal so richtig, ja, da muss ich echt gucken
Mhm. Ja, mir hat auch wirklich geholfen, dass ich mir mal so über diesen ökologischen Effekt, ähm, bewusster Gedanken gemacht habe und gesagt hab: „Okay, diese Kleinkäufe, was du auch sagst, ne: ‚Ein Klick und weg‘, ähm, dass man da einfach sagt: „Das ist echt für unsere Umwelt 'ne Riesensauerei, wenn ich da so Minisachen verschicke immer, ne?“ ähm, dass man da einfach so 'n bisschen sensibler auch wird und mehr bündelt dann und nicht ganz so diese Kleinigkeiten dann immer versenden lässt.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist interessant, weil also ich hab schon so das Bewusstsein, aber das ist irgendwie also ist interessant bei Amazon, dass ich da gar nicht da denke ich dann immer so: „Aber das kommt ja alles da zusammen.“ und dann, ich glaube, vielleicht müsste ich mir da mal so die Abläufe tiefer angucken, um dann, ähm, ja auch mir das, äh, mehr zu überlegen. Aber ja, danke. Das war ja, sehr hilfreich.
Mhm. Ja, ja danke dir fürs Teilen von deinen Erfahrungen, mit denen ich ja auch sehr viel anfangen konn
Ja.